Oke, paham paham paham. Nah, tapi nih walaupun misalnya tadi kan kamu bilang, mmm, nggak apa ya, nggak setting playlist kamu itu jadi, eee, untuk publik gitu ya. Nah tapi pernah nggak kamu mungkin dengan sengaja sama temanmu kayak tuker-tukeran playlist gitu, "Eh, mau rekomendasiin ini nih lagu nih," gitu. Misalnya kamu bilang gitu ke temanmu terus, "Eee, ya udah nih tukeran playlist," gitu pernah nggak? Dan kalau misal pernah, apa kira-kira, eee, respon mereka mungkin terhadap playlist yang kamu bikin nih?
Mhm. Iya. Mmm, mhm. Oke. Eee, mungkin kalau spesifik tukeran playlist enggak ya cuma dia aku pernah tukeran rekomendasi, jadi aku pernah ngerekomendasiin lagu heeh, lagu ke temen dan dari temen tuh juga pernah rekomendasiin, eee, lagu dan spesifiknya sebuah, eee, musisi inilah ke aku. Nah mungkin ada salah satu yang aku ingat banget tuh judulnya, eee, lagu-lagu dari Postmodern Jukebox. Nah jadi, Postmodern Jukebox ini sebenarnya dia, eee, apa ya lebih kayak band ya, band tapi, eee, dia tuh musiknya lebih ke arah jazz dan swing. Nah tapi lagu-lagunya ini tuh bukan lagu-lagu asli dia, biasanya tuh dia lebih banyak cover sebenarnya, cover lagu dari lagu-lagu yang terkenal dan, eee, lagunya juga bervariasi ya ada yang lagu lama banget ada yang lagu baru juga dan nggak tau ya kenapa pas aku denger itu, eee, cocok aja gitu. Kayak sama selera aku kayak, "Wah, enak banget nih lagunya," kayak, eee, dia ada slow-nya bener, eh, dia temponya kayak, eee, mengalir gitu ya kayak aku dengan lagu lama yang udah aku pernah denger, terus aku dengerin lagu versinya dia, kayaknya tuh jadi lebih apa ya lagi lebih fresh gitu ya. Jadi aku suka aja dengerin lagu-lagunya. Benar benar karena, eee, karena kan genrenya beda ya, karena dia itu, eee, lebih melodic, bisa temponya tiba-tiba naik tiba-tiba turun jadi kayak banyak improvisasinya dalam menyanyinya itu dan aku suka sih si Postmodern Jukebox ini.
Oke, gimana tuh? Wah, oke. Oke. Wah, jadi nemu yang baru lagi nih gitu ya? Oke. <chuckles> Mungkin ada pengalaman baru gitu ya? Iya, ya ya, kayak heeh. Benar benar.